أنت عارف طبعًا إن الSocial Media قربت ناس كتير كده من بعض، بس يعني يمكن تكون أثرت شوية، خلت حدود الخصوصية كده يعني تختفي شوية بشوية، يعني أنت لو بتشارك كده أص صور، أفكار، تفاصيل عن يومك على الSocial Media، إزاي بقى بتقدر تحمي الخصوصية بتاعتَك وأنت بتنشر الحاجات دي على مواقع الSocial Media كده؟
اهم. تمام. والله هي الSocial Media دلوقتي اكمنها دخلت في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا، أصبحت سلاح ذو حدين؛ سلاح ممكن الواحد يستخدمها بشكل مفيد وياخد منها المفيد، وسلاح ممكن يكون ضار، منها مثلًا حاجات الخصوصية اللي بتتنشر عل عليها أو كده. أ أحيانًا أحيانًا بعض الناس- مش أنا بقى يعني- بي بينشروا بينشروا حاجات على الSocial Media تض تُضرهم وبتنتهِك خصوصياتهم، بس أنا من الأشخاص بصراحة اللي باحاول بقدر استطاعتي إن أنا يعني أحمي خصوصيتي على الSocial Media وأضبّط حالي، بحيث إن أنا لا أُنتهك يعني.
امم. آه، آه. أيوه. أها. يعني أنت بتفكر قبل ما تيجي تنشر أي حاجة كده عن نفسك مثلًا على الSocial Media؟
بالضبط كده، آه، طبعًا. يعني أنا يمكن صفحتي ب في حدود أوي بانشر عليها حاجات خاصة بيا، زي مثلًا صور ولادي، أو صور زوجتي، أو صور المناسبات اللي اللي إحنا بنمُر بيها، في حدود ض ضيقة أوي بحيث إن أنا ح
آه. امم. بتبقى حاجات صغيرة، يعني ما بتكترش من الحاجات دي أوي.
أيوه، بحيث إنه ممكن تُستغل ال الصور ديَّة والحاجات ديَّة في حاجات ب مش كويسة، وبكده تُنتهك خصوصياتي، و ويعني وده شيء مش كويس طبعًا.
أيوه، أيوه. مضبوط. طب، يعني من كلامك كده أنت شايف إيه أكتر نوع من المعلومات، أو من الحاجات الخصوصية أو الخاصة بيك، ما ينفعش إنها تتشارك أونلاين على المواقع بتاعة الSocial Media؟
بُص يا سيدي، أنا كل اللي بانشره على صفحتي أكيد في ناس كتير بتشوفه، في م في منهم الكويس وفي منهم اللي مش كويس، في منهم اللي ممكن يبص لك، أو يبص لك بعين حقد أو نظرة مش كويسة، على حسب اللي أنت نشرته بقى وكده. فأنا بالتالي يعني ما باحاولش دايمًا أنشر الأكل بتاعي آآ، صور ولادي، المناسبات، لأنه ربما يكون ب بيظهر في الصور تفاصيل في ناس كتيرة محرومة منها، مثلًا أنا لو في مناسبة وفيها أكل أو كده والأكل ده غالي وش
إمم. تمام. ام اهم. إمم. أيوه. بتراعي مشاعر الناس يعني.
بالضبط، م مش كمان مش مجرد بس مراعاة مشاعر الناس، لأن في ناس ممكن تتطلع للكلام ده وتكون محرومة منه مثلًا، وفي ناس ممكن تبص له بحقد وتتحسد، والحسد وارد طبعًا، وربما يبص الواح حد شخص مش كويس، وشخص سيء ونفسيته مش تمام للي أنت نشرته فيحسدك، فأنت ممكن تفقد النعمة دي، فَعلى إيه؟
إمم. آه. إمم. أكيد. إمم. أيوه، يعني هل حصل معاك موقف إنك نشرت حاجة زي كده ورجعت ندمت، مثلًا حصل لك بسببها مشكلة أو حاجة، وندمت إن أنت شيّرت حاجة زي كده؟
إمم. ده يمكن السبب الرئيسي اللي خلّاني ما أنشُرش، آآ يعني الموقف اللي حصل لِي هو فعلًا اللي خلّاني ما أنشُرش حاجة خاصة أو كده. أنا بنتي ربنا كرمها بطفل جميل كده يعني، ويعني أنا جِد الحمد لله، فطبعًا كانت بنتي فرحانة وزوجها وكده، بدؤوا يصوّروا الطفل بمجرد ما اتو ما اتولد و وفرحانين بيه بقى صور بيبي
آه. آه. الحمد لله. اهم. ابتدوا يدوا له صور وفرحانين بيه وكده يعني.
آه، آه، مناسبة حلوة بقى وبتاع وبدؤوا ينشروا الصور. ف ف في حين إن في ناس شافت الصور دي وناس كانت محرومة من الخلفة، بصّت بصّة مش كويّسة للطفل ده، الطفل ده قعد بعد ما اتولد في الحضّانة يمكن 5، 6 شهور كان جاله مرض، وكان استدعي إن هو يدخل الحضّانة، فترة طويلة يعني. فأنا يمكن ربطت ده بالفكرة إن الناس بصّت للطفل ع الصور بتاعته وكده، فمن يوميها بصراحة وأنا طبعًا جِد ويعني و وحزّ في نفسي
آه. ياه! أيوه، أيوه. خدت موقف بقى بعد كده إن ما
آه، وبنتي كانت آه، طبعًا. وبنتي كانت زعلانة أوي وكانت حزينة، فأنا يعني يمكن ده سبب من الأسباب اللي أنا اخدت بالي إن الصور مش لازم تتصوّر تتَنشَر وكده على على السوشيال ميديا و أو على صفحات الفيس أو كده لأنها بتسبب ضرر بصراحة.
فاهمك. آه. فاهمَك، ويعني موقف زي ده أكيد ز سبّب لَك كده أذى، وحسّيت إن أنتَ يعني لحقك ضرر بيه، حتّى لو مكان مش مباشر يعني. طيّب وبالنسبة بقى لو بتشيّر بوست كده وأنتَ في مكان معيّن مثلًا، مطعم، حديقة، مش لازم تشيّر صورة يعني، لو بتحدد المكان أو مو مو موقعَك يعني زي بيقولوا، وتقول أنا في المكان الفلاني في البوست كده. هل بتعمل ده، والّا بتفضّل إن أنتَ ما تعملوش؟
بالضبط. اهم. أيوه. إمم. إمم. أنا بف ما باعملوش لأني أنا مش شايف إن في فايدة إنّي أعمل كده، يعني أنا مثلًا أنا دلوقتي في مكان ما، يعني إيه الفايدة اللي هتعود على أي شخص ممكن بيكون بيتابعني، أو بيتابع صفحتي وبيشوفني لمّا يعرف إن أنا في المكان الفلاني؟ هي في ناس مثلًا ممكن
إمم. بتاخدها من ناحية الخصوصية، وإن أنتَ مش عايز تعرّف حد مكانَك، والّا بتاخدها من ناحية إن هي ما لهاش لازمة أصلًا؟
يعني أنا شايف إن هي مش فكرة مجدية يعني، إيه إيه إيه أما أقول للناس إن أنا في المكان الفلاني، هي ممكن ممكن تتّرجم مثلًا إن هي إيه فشخرة، يعني لو اللفظ ده مفهوم يعني، إنّه نوع من الرسم أو ال أو كده، آآ أو ممكن مثلًا يعني واحد فاضي فارغ، فبينشر أي حاجة في أي حاجة. "أنا دلوقتي على محطّة القطر، أنا دلوقتي باكح، أنا دلوقتي باعطس. أنا دلوقتي" في ناس بتعمل كده صدّقني، <chuckles> آه، والله بيعملوا كده، "أنا باعطس، أنا باكح، أنا مريض ادعو لي." طب إيه ي يا ابني إيه الفايدة يعني، إيه الفايدة؟ هي هي صفحات السوشيال مي ميديا ديّة يعني إيه، لازم تكون لها ل لها لها طابع تاني خالص غير اللي اللي الناس بتعمله ده، ولازم يكون فيها خصوصيّة مش كده، هو أنا يعني علشان دخلت الحمام أقول للناس إن أنا دخلت الحمام؟! <chuckles> مش ممكن طبعًا.
إمم. أيوه، أيوه، <laughs> أيوه. <chuckles> إمم. أيوه، أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. <clears throat> آه. بالضبط. يعني أخدتها آه. <laughs> خلّيني آخد من كلامَك هنا وأسألَك سؤال، يعني إزاي بقى بتقدر إن أنتَ توازن بين إن أنتَ تبقى عندَك تواصل ومشاركة على مواقع السوشيال ميديا كده، من غير إن أنتَ ما تفقد الخصوصيّة بتاعتَك، وتحافظ عليها برضو ويبقى عندَك توازن كده ما بين الاتنين، بتقدر تعمل ده إزاي؟
اهم. أيوه. سؤال عبقري. إمم، سؤال عبقري جدًا وذكي جدًا، آآ، آآ، أنا يعني على دراية شويّة بال بالفيس وبال بالمواقع دي، المواقع دي أصلًا بتتيح لَك نوع من أنواع الخصوصيّة، يعني في إعدادات أنتَ ممكن بنفسَك تتعامل مع الإعدادات ديّة بحيث إن أنتَ تخلّي صفحتَك يا إما private يا إما تخليها مكتفية ب ب بمجتمع صغيّر محدود أنتَ عايزه، أو تسيبها على المشاع وكل الناس تشوفها. فأنا بافضّل إن أنا أخش الإعدادات ديّة وأضبط الخصوصيّة، بحيث إن مثلًا لو أنا هانشر حاجة مين بس اللي يشوفها، ويشوفها إمتى وهل وكمان ممكن بتتيح ليك إن أنتَ ممكن بعد ما يشوفها تختفي، في كده timer ممكن تعمله ومين يعلّق لَك على الكلام ده. اهم.
اهم. آه. إمم. إمم. آه. أيوه، أيوَه. يعني أنتَ جرّبت قبل كده إ إن أنتَ تنزّل بوست مثلًا وتعمل له مثلًا حصر للعيلة عندَك بس، ولادَك، زوجتَك، قرايبَك بس، وم والباقي ما يشوفوش؟
أيوه. بالضبط. اهم. أيوه في إعدادات كده بت بت بتفعّلها أنتَ طبعًا في لو أنتَ مثلًا عندَك خبرة أو دراية، أنا عندي خبرة ودراية بالموضوع فباعملها يعني، باحاول أخلّي صفحتي private بحيث حتّى لو جا لي نفس إن أنا أنشر حاجة، مش كل الناس تشوفها، جمهوري اللي اللي يشوف محتوايا يكون محدّد معيّن. آآ أنا أنا أنا مقيّمه بحيث إن هو ده مش هيأذيني حتّى لو شاف المحتوى اللي أنا حطيته، إذا كان حاجة خاصة أو حاجة مش خاصة، وفي الغالب أنا ما بانشرش خاص يعني، يعني أنا عامل الإعدادات ديّة وفي ال وبرضك ما بانشرش حاجات ممكن تتاخد عليَّ إن هي إن هي خصوصيّة أو أو تُنتهك أو يبقى خايف حد لو شافها، أو كده يعني.
إمم. إمم. أيوه. طيب بمناسبة إعدادات الخصوصيّة اللي اتكلّمت عنها دلوقتي يعني، وإن أنتَ بتخلّي بالك أوي من الإعدادات دي وكده. هل لمّا بتيجي تنزّل تطبيق خاص بالسوشيال ميديا كده بتخلّي بالك بقى من الاتفاقية اللي هو بيقولها، اللي هي بتدوس عليها موافق أو كده عشان تبتدي إن أنتَ تنزّل التطبيق، والحاجات الأذونات اللي بيطلبها منّك، سواء إن هو يخش على الصور سواء إن هو يبقى عنده access على المايك على ال معرض الصور بتاعك والحاجات دي، بتعمل إيه بقى مع التطبيقات اللي بتطلب الأذونات دي؟
اهم. أيوه. أيوه. أها. آه أنتَ حطيت اهم. أنتَ حطيت يعني إيدك على نقطة مهمّة أوي، أوي، أوي، بالنسبة للي هي فعلًا الاتفاقيات اللي بتب بكده ب بتبقى في بداية ال دخولك للموقع أو أو اشتراكك فيه، على فكرة في منتهى الخطورة وفي ناس كتير مش بتقراها، لأ، بس أنا باقراها. أنا لمّا بالاقي م مثلًا تطبيق ما أو مثلًا آآ، صفحة ما أنا داخلها أو موقع ما بيحط مثلًا شروط قويّة، بحيث إنّه هو م ينتهِك مثلًا الكاميرا بتاعتك آآ، آه، مكالماتك
آه. آه، آه. بتحس إن هو عايز يخش آه، على الكاميرا والمايك ومش عارف إيه وكل حاجة.
أنتَ ض آه، أنتَ ضمنيًا بتمضي له، بتقول له اتفضل الموبايل بتاعي ليك إن ده ملكك، اعمل فيه اللي أنتَ عايزه، يعني خش في صوري، ده مش بتاعي، أنتَ أنتَ أدرى بمصلحتي مِنّي، اتفضل الموبايل بتاعي باللي فيه يا حبيبي خده ليك. لأ، أنا لازم أقرا طبعًا، أنا فهمت إن ده غلط وكده. أنا أما بالاقي موقع كده مشبوه والَّا حاجة والَّا حد بيبعت لي الاتفاقيات ديَّة لو أنا داخل صفحة أو كده، أنا على طول باطلع منها، يعني ليه يعني إيه بب آه، لأن يعني إيه الرابط ما بين مكالماتي وما بين وما بين صفحة أنا داخلها مثلًا أو موقع باشترك فيه، عايز إيه من مكالماتي، يعني ما ب باسأل نفسي، أنت عايز إيه؟
آه، بالضبط، آه. امم. اهم. اهم. امم. آه، ما بتكمّلش فيه يعني. أيوه. إمم. بتحس إن ده بينتهِك الخصوصية بتاعتَك، وإنه هو داخل في حاجات مش من حقه يعني.
بمنتهى الصراحة ده فعلًا تجسس، وبينتهِك خصوصيتي هيسمع مكالماتي. إيميلي كمان بيطَّلِع عليه طب أنتَ عايز إيه من إيميلي؟ عايز إيه من الرسا أظن ما فيش انتهاك أكتر من كده، ده أنتَ خلاص يعني أنتَ شويّة هتخش معايا على في أوضة النوم بتاعتي. ف <chuckles> لا، لا، لأ خالص.
إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه، أيوَه، أيوَه. طب و وبالخبرة اللي شُفتها دي كده وإن أنتَ بتعرف توازن وإزاي بتقرا الاتفاقيات وكده، وقُلت لي بقى إن أنتَ عندك ولاد كده وأحفاد كمان يعني ممكن بتنصحهم إزاي بقى إن هُم يتعاملوا مع السوشيال ميديا، وهل بتحط لهم قيود معيّنة مثلًا بالنسبة للأحفاد بقى الصغيّرين ولادك كبروا، وبقى عندهم أحفاد كده، بالنسبة للأحفاد الصغيّرين بقى هل بتحط لهم مثلًا قيود إن هُم يتعاملوا مع المحتوى ده، أو بتنصح باباهم أو مامتهم إن هُم يعملوا لهم قيود معيّنة؟
امم. تمام. آه. الحمد لله تمام. اهم. أيوه، أيوه. تمام. اهم. والله، أنا طبعًا باعمل اللي في وسعي، يعني بانصح وباتكلم وباقول، ويعني وباستخدم سلطتي كأب أو جد إن أنا أمنع. ثانيًا، أنا أنا باحجّم الوقت اللي بيقضيه الأطفال بتوعنا بتوع عيلتنا مثلًا عيلتي الصغيرة ديّة، إن هم يعني يقعدوا على ال المواقع ديّة فترة طويلة، باحجم الموضوع ده. علاوة إن في تطبيقات أنت متن ممكن تنزلها ب بتمنع الصور مثلًا الإباحية، الصور الخادشة للحياء، الحاجا حاجات زي كده يعني بيبقى في أنا على دراية بيها يعني.
إمم. إمم. آه. بتستخدموها فعلًا في في نطاق العيلة، أو بتنصحهم بيها إن هم يستخدموا التطبيقات دي يعني.
طبعًا، عشان الأطفال اللي عندهم، يعني لما طفل يتصفح مثلًا صفحه ويبُصّ يلاقي قدامه منظر خادش للحياء وهو طفل أظ كل ده أظن ده جرح لطفولته، فما ينفعش. و وانتهاك برضه ده، فما انتهاك لطفولته زي ما بيقولوا يعني. ففي تطبيقات معينة احنا بن بن يمكن بنح بن بنسطبها وننصبها على الأجهزة بتاعة الأولادنا، وما مش بنديلهم الأجهزة على طول، يعني أنا أنا شخصيًا ما باديش الجهاز ب م التل التليفون الموبايل باخلّيه في إيد ابني أو ابن ابني أو ابن بنتي ف فترة طويلة، على على قدر استطاعتي. بحيث إن فعلًا يعني هو هو بيبقى مش فاهم حاجة، ممكن لعبة بيلعبها أصلًا بتنتهك الخصوصية بتاعة التليفون اللي هو في إيده وهو مش مدرك. فالواحد بيحاول يراعي إن يكون في رقابة شوية يعني.
اهم. أيوه، أيوه. جميل. أيوه. تمام. مضبوط. طيب، تمام، دي الرقابة مع الأطفال بقى والولاد الصغيرين أو الأحفاد أو الأولاد عندَك زي ما بنقول يعني. طيب، لو حد بقى من دورَك كده وكبير شوية في السن، وما عندهوش الخبرة بتاعتَك في التعامل مع الخصوصية وكده، ولقيته بقى بينزل يشيّر صور ليه ولأهله، وعلى طول بقى طول ما هو في الحتة الفلانية يقول: "أنا في المكان الفلاني." هل بتنصحه إن هو يعني نصيحة معينة عشان يحمي خصوصيته على الSocial Media، بتدي له نصايح معينة عشان يعني توصّل له التجربة بتاعتَك، والّا بتسيبه بقى زي ما هو كده؟
تمام. إمم، أيوه. أيوه. اهم، آه، آه. اهم. والله، أنا يعني ب باحس إن أنا من واجبي إن أنا أنصح، لأن النصيحة ده شيء فرض يعني على ال ع التناصح ما بين الناس ده شيء فرض، فأنا بانصح باحاول بقدر استطاعتي، باقول له، وخاصةً لو كان مقرّب ليَّ وهيسمع نصيحتي يعني، باقوله كده ما ينفعش، وفي خطورة طبعًا، اللي أنتَ بتنشره ده ممكن يُستغل استغلال سيء، بينتهك خصوصيتَك، ممكن بي بي بيفشي سر بيتَك للناس، الناس بتبقى عارفة أنتَ فين ولابس إيه وواكل إيه وشارب إيه وزوجتَك مين وشكلها إيه وتفاصيل جسمها إيه. فطبعًا ده انتهاك، انتهاك صريح لخصوصياتَك. فبانصحه يعني من ناحية من الناحية الدينية، من الناحية الأخلاقية، وفي الغالب معظمهم بينتصح لأن طبعًا إحنا بنبقى مقرّبين من بعض، ففي بيبقى في مجال للقبول يعني بيسمع نصيحتي وبي وبيقبلها وفي بقى اللي هو حر يعني أنا هاعمل له إيه، هو حر، واحد عايز عايز يكتب على على ال على الصفحات "أنا في الحمام دلوقتي، شاركوني لحظتي، لحظتي الجميلة أوي وأنا قاعد على قاعدة الحمام." ده كلام يا جماعة يتقال! ما ينفعش خالص يعني حاجة صعبة أوي، أوي، أوي. فهو حر بقى، يعني عايز الناس تتفرّج عليه وهو في الحمام. <giggles> اهم.
أها. امم. أيوه، أيوه. جميل. <giggles> اهم، ه آه، آه، آه. تمام. تمام. آه، طيب، تمام أوي، تمام، لو بقى يعني آخر سؤال كده في موضوع الخصوصية على الSocial Media، يعني بالنسبة بقى للكلمات السر بتاعتَك آآ، والإعدادات اللي هي بتبقى فيها حاجات خاصة أوي، آآ، كروت الفيزا الحاجات اللي ب بتبقى حافظها على التطبيقات بقى بتاعة الSocial Media أو الطلبات أو أيًا كان، هل بقى لما بييجي لَك Link غريب كده بتفتحه والّا بتتعامل معاه إزاي عشان مثلًا تحمي نفسَك من أي انتهاك بقى لكلمات سر، بطاقات VISA فلو يعني الحاجات دي، بتعمل معاها إيه؟
اتفضل. تمام. اهم. أيوه. أيوه. أيوه، أيوه، فاهم. والله أنا باكون حذر شويّة، يعني م لمّا بييجي لي لينك أو كده يعني ما ما باحاولش أفتحه، إلا إذا كان اللي باعته لي مصدر موثوق يعني أنا ب بابقى عارف مين اللي باعته، أ أما اللينكات المجهولة ديَّة ب باخاف منها وباحاول دايمًا أدليتّها على طول delete ما باحاولش أشوف في إيه. وبيحصل كتير بتيجي لك لينكات يعني بتبقى شكلها بريء وحتّى العنوان بتاعها كويّس، بمجرد ما تضغط عليها تلاقي نفسك دخلت موقع إباحي مثلًا، موقع هينتهك خصوصيتك، خادش للحياء، موقع مش تمام، فأنا ب بأمانة م ما باحاولش أفتح أي تطبيق. أيوَه، أيوَه، وبالنسبة طبعًا لأرقامي السريّة وبتاعتي كده باحاول تكون إن هي فريدة شويّة ما حدش يقدر ينتهكها وباحفظها في مكان آمن، بحيث إنّي أبقى في أمان يعني آه، الفيزات بتاعتي وكده، وأنا دايمًا بافضّل المعاملات البنكية والحاجات دي تكون وجهًا لوجه مع البنك يعني، مش عن طريق الإنترنت والّا بالضبط كده.
إمم. إمم. آه. آه، آه. إمم. بتبعد يعني عن الحاجات دي. ما حدش يقدر يوصل لها يعني. تمام. آآ آه، ما بتفَضّلش إنها تكون في السوشيال ميديا يعني. والله أنا استمتعت جدًا بالكلام معاك، والكلام على الحماية الخصوصيّة مش هيخلص، ومعلومات مفيدة قُلتها لي كمان، وأتمنى إن حوارنا كده يكمل كمان في وقت تاني كده.
جميل، شكرًا. أشكرك لك، شكرًا جزيلًا لك، شكرًا.
وأشوفك على خير.